Hey, du, ähm, ich habe da, ja, so 'n kleines Problemchen oder 'ne Sache, sage ich mal, die mich so 'n kleines bisschen, ähm, belastet. Und zwar, ähm, ja, ich gehe natürlich viel auch mit mit mit Freunden raus und, ähm, bin auch allgemein so in soziale Events eingebunden. Und, ähm aber ich bin halt, ähm, super erschöpft, meistens nach der Arbeit und, ne, zu Hause, Familie, Kinder und, ähm, ja, wie gesagt, auch auch, ähm ja, weiß manchmal nicht so richtig, wo mir der Kopf steht. Und, ähm, ich fühle aber dann so 'n Druck trotz alledem natürlich auch mich selber nicht so wirklich zu vernachlässigen. Und eben auch natürlich, ne, meine Freunde, Familie halt, sage ich mal so zu su zu sozialisieren. Ähm, und wie gesagt, das, äh, übt unheimlichen Druck auf mich aus. Und ich weiß nicht so wirklich, ähm, wie ich damit umgehen soll. Vielleicht hast du da irgendwie, ja, 'n Tipp für mich oder irgendwelche Anregungen für mich, wie ich wie ich damit vielleicht 'n bisschen besser umgehen kann?
Mhm. Ja, klar. Also, erstmal super verständlich, dass du da gerade zu kämpfen hast. Vor allem dein Alltag hört sich auch so mega stressig an. Mega voll, Familie, Schule, Arbeit, was es da alles gibt. Also, da ist jeder mal überfordert. Ähm, wie ist denn das gerade? Ist das nur am Wochenende, dass du so diese sozialen Kontakte pflegen möchtest, mit deinen Freunden rausgehst, oder passiert das auch unter der Woche?
Mhm. Ähm, ja, also, natürlich, äh, haben sie auch unter der Woche mal, dass sie sagen: „Hey, komm doch nach der Arbeit, lass uns doch schnell was weiß ich für 'n für 'n für 'n Drink irgendwo hingehen.“ Oder grade jetzt auch in der Weihnachtszeit, dass man sagt, nach der Arbeit, man trifft sich zum Beispiel kurz aufm Weihnachtsmarkt, ne, für 'n Glühwein oder irgendwie so was. Aber ich ich wenn ich einfach nur schon dran denke, ja, dass, sage ich mal, die meine Arbeit ist vorbei und, ähm, ich gehe jetzt raus, ich würde das gerne machen. Es liegt nicht daran, dass ich das nicht möchte, aber das das das stresst mich schon wieder. Ich kriege da schon wieder so Druck, ne, weil ich mir dann denke: „Okay, dann verbringe ich jetzt vielleicht 1, 2 Stunden nach der Arbeit mit meinen Freunden und mache irgendwie was, aber dann wartet zu Hause noch Arbeit auf mich.” Und dann sehe ich schon wieder vor meinem geistigen Auge, wie viel ich noch zu machen habe und was dann noch wieder an mir hängen bleibt und, ähm, wie lang der Tag dann wird. Und dann sage ich halt vor allen Dingen auch in der Woche a sage ich eigentlich immer ab und versuche es, wenn dann aufs Wochenende zu schieben. Aber selbst da ist es manchmal echt schwierig, das, äh, beizubehalten.
Ja, klar. Mhm. Ja. Klar. Nein, klar, vor allem unter der Woche. Du kommst von der Arbeit und weißt: Zu Hause warten noch paar Sachen auf dich. Absolut verständlich, dass man da so diesen, ja, Druck hat, oder dieses ja mulmige Gefühl, wenn man dann etwas mit seinen Freunden macht. Aber du hast ja gesagt, generell du magst es ja eigentlich, mit den Leuten rauszugehen. Aber ist es dann grade einfach 'n bisschen oft oder gehen diese Sachen zu lange? Was wa was denkst du, was da grade so 'n bisschen diese Erschöpfung, ähm, verursacht?
Mhm. Ja. Also, ich glaube, ich bin halt einfach, ähm, sage ich mal wesentlich eingespannter, als, äh, meine Freunde das sind. Weil ich bin, äh, so 'n bisschen mit die einzige in meinem Freundeskreis, die Kinder hat. Und, ähm, das ist natürlich noch mal 'ne andere Geschichte. Meine Freunde sind kinderlos. Dementsprechend, äh, g natürlich haben die auch ihre ihre Verpflichtungen ist nicht so, nur weil man kinderlos ist, dass man nix zu tun hat, ja, also. Ähm, natürlich haben die auch Sachen zu tun und haben auch Verpflichtungen, ähm, aber nichtsdestotrotz ist es einfach 'ne andere Dynamik, wenn man Kinder hat. Und, ähm, dementsprechend, ja, glaube ich, ist es manchmal einfach da auch, äh, schwierig, dass die das da vielleicht so 'n bisschen, ähm, nachvollziehen können. Und wie gesagt, es ist für mich halt einfach so dieses ich habe das Gefühl, ich springe, dann, sage ich mal, von einer Arbeit zu der anderen. Das ist selbst diese diese Freizeit dann und, sage ich mal, ja, das das Sozialisieren mit meinen mit meinen Freunden und Bekannten, artet für mich schon wie in so 'ne Art Arbeit aus. Ja, einfach, weil ich ich will denen natürlich gerecht werden. Ich möchte meine Freundschaften pflegen. Ähm, aber ich bin, eigen eigentlich bin ich viel zu fertig dafür. Aber das ne, will ich denen halt jetzt auch nicht sagen, so ja, ich bin wenn ich da jetzt 3, 4, Mal hintereinander irgendwie absage, werden irgendwann keine Einladungen mehr kommen. Dann heißt: „Sie hat eh nie Bock, oder die hat eh nie Zeit“, ähm, und dann, ne, hat sich das. Und das will ich halt vermeiden, aber ja, ich bin halt, äh, meistens K.O., ne?
Aha. <chuckles> Mhm. Ja, klar. Ja, also absolut verständlich, dass du dir da diese Gedanken machst. G ähm, gerade weil deine Freunde das vielleicht nicht so richtig nachvollziehen können, dass das noch mal 'ne ganz andere Situation ist für dich. Und d d ist das so deine größte Angst, wenn du mal nein sagst, dass dann keine Einladungen mehr kommen, oder spielen da vielleicht noch andere Sachen mit?
Mhm. Ähm. Ja, also schon. Ich habe schon Angst davor, ähm, dann irgendwann nicht mehr eingeladen zu werden und einfach auch so, dass- weißt du- vielleicht so der Gedanke, ähm, beikommt, ähm: „Ja, die ist ja jetzt, ne die ist ja Mutter und die hat da halt einfach, ähm, andere Prioritäten“ und dass die einfach allgemein das so 'n bisschen einschlafen lassen, weil sie halt denken, dass es nicht mehr passt.
Mhm, ah, okay. A gibt's irgend 'nen Grund, dass du diese Befürchtungen hast? Also, ähm, hm, hat sich das irgendwie schon mal angedeutet? Oder hast du schon mal vielleicht abgesagt und dann kam irgendwie, ja, 'ne doofe Reaktion s zurück? Oder ist das grade alles mehr so theoretisch?
Ich würde schon sagen, ist 'n großer Teil theoretisch. Das sind halt meine eigenen Befürchtungen. Es ist jetzt nicht wirklich so, dass mir jemand 'n schlechtes Gewissen macht. Also, das w kann ich jetzt gar nicht so sagen. Klar habe ich schon hier und da mal gefühlt einfach, dass, wenn ich jetzt, ähm, kurzfristig absagen musste, ja, vielleicht auch wegen der Kinder oder, ne, was auch immer, dass da schon so 'ne gewisse Enttäuschung mit dabei war. Also, das habe ich schon gemerkt, ähm, aber man hat mir nie wirklich, sage ich mal, direkt 'n Vorwurf draus gemacht. Also, das kann ich so nicht sagen. Es ist schon eher mein theoretisches Denken dahinter, aber ich versuche es halt irgendwie zu balancieren, dass irgendwie so alle happy sind.
Mhm. <chuckles> Okay, ja, d das das macht absolut Sinn. Ähm, okay, dann, äh, würde ich einfach mal sagen, du solltest einfach mal probieren, das Ganze anzusprechen. Also ich ich weiß nicht, äh, was wie wie groß ist denn eure Gruppe, in der ihr das immer macht, so sind das eher so 10 oder vielleicht nur 3, 4 Leute? Was für 'ne Gruppe ist das?
Ja, wir sind so wir sind so 'ne Gruppe von 4, 5 Leuten. Ähm, das wir sind nicht immer alle permanent so miteinander, also manchmal auch so, je nachdem, da sind das vielleicht vielleicht nur mal 3 von den 5 oder nur 2 von den 5, ne, je nachdem, wie es halt, ähm, passt, aber wir versuchen, wenigstens als komplette Gruppe, ähm, mindestens einmal im Monat zusammenzukommen und, ähm, dann halt eher so auf wöchentlicher Basis, sage ich mal, rotiert das so 'n bisschen, je nachdem, wer halt gerade da irgendwie, ähm, ähm, Zeit hat, aber die Gruppe besteht so aus 4, 5 Leuten. Mhm.
Ah, okay. Und hast du da irgendwie so eine beste Freundin oder 'n besten Freund, an den du dich vielleicht erstmal wenden kannst? Dann musst du das nicht so vor der ganzen Gruppe ansprechen und dich da so 'n bisschen, ja, ins Rampenlicht stellen, dass äh, weil natürlich im ersten Moment kann es natürlich 'n bisschen erschreckend wirken, wenn dann so ein Teil der Gruppe sagt, dass er sich da sehr unter Druck gesetzt fühlt. Also gibt es so eine Person, an die du dich erstmal wenden kannst, um da dir so 'n bisschen ja, vielleicht Rat zu holen oder so so Rückhalt in der Gruppe zu bekommen?
Mhm, ja, absolut. Also, ähm, natürlich mit mit einer der, äh, Mädels, da bin ich schon sehr, sehr lange sehr, sehr gut befreundet. Schon über, oh Gott, das sind mittlerweile, glaube ich, 12 Jahre oder so. Also, ist schon echt 'ne lange Zeit. Und, ähm, ja, mit der kann ich da definitiv mal drüber sprechen. Ich habe das auch schon mal so 'n bisschen versucht anzuschneiden. Aber weißt du, ich bin dann halt auch jemand. Ich will niemanden da jetzt wirklich, ja, so in Anführungsstrichen belasten, sage ich jetzt mal. Und, ähm, bin da noch nicht so wirklich richtig drauf eingegangen. Ähm, aber vielleicht sollte ich das mal tun.
Ah, okay. Klar, ich meine, wenn du jetzt das ist verständlich, dass du da nicht diese eine Person belasten willst. Wenn nicht, kannst du das ja auch einfach mal in der Gruppe ansprechen oder du verfasst 'ne Nachricht auf WhatsApp oder so, dass es gerade einfach 'n bisschen viel ist, denn, äh, du hast ja an sich immer Lust, was zu machen, sonst würdest du ja gar nicht h hin kommen. Aber dir fehlt wahrscheinlich einfach grad so 'n bisschen diese diese, Me-Time, dass du einfach mal dich auf dich konzentrieren kannst.
Mhm. Mhm. Hm, ja, absolut. Absolut. Also, es fehlt mir halt auch einfach so 'n bisschen irgendwo Energie zu schöpfen und nicht nur Energie abzugeben. Ne, deswegen sage ich mal, ähm, fühlt sich das für mich auch so sehr verpflichtend an. Und das übt dann halt einfach auch diesen Druck aus äh, auf mich aus, weil ich das Gefühl habe, nicht genug Energie zu haben, um die noch wieder abzugeben. Und das ist halt echt, sage ich mal so 'n so 'n so 'n Teufelskreis, ne?
Ja, klar. Also, was natürlich auch helfen kann, ist, dass du dir erst mal so 'nen irgendwie Wochenplan machst oder 'nen Energieplan, wo du deine Prioritäten setzt, wo du Sachen erst mal ganz oben auf die Liste setzt, d ähm, diese Sachen, die dich stören. Du hast ja vorhin angesprochen, wenn du dann mit den Leuten unterwegs bist, hast du diesen Druck. Du weißt, du kommst nach Hause und hast noch zig Sachen zu tun Dass du dir erst mal 'ne Liste schreibst für die Woche oder vielleicht sogar für den Monat. Ähm, damit du diese Sachen so 'n bisschen unter Kontrolle bekommst, weil dann kannst du dir auch mehr Zeit für, ja, die die wichtigen Dinge, für deine sozialen Kontakte, nehmen.
Ja, ja, das das das kann ich definitiv mal ausprobieren. Das ist 'n guter Tipp. Ich werde vielleicht versuchen, das irgendwie so 'n bisschen, ja, zu strukturieren. Vielleicht so 'n bisschen, keine Ahnung, 'ne Zeit blocken oder, ne, irgendwie so, verscha äh, schauen, da irgendwie so 'ne Struktur rein zu äh, zu bekommen. Auch das mit dem Energieplan, ähm, hat gerade, ähm, ganz gut geklungen, doch über sowas habe ich noch nie nachgedacht, sowas habe ich tatsächlich noch nie, äh, in irgend 'ner Art und Weise gemacht, ähm. Wie wie wie kann ich mir das vorstellen? Wie soll ich das wie soll ich das für mich aufbauen, so 'n Energieplan?
Na, du musst dich natürlich erstmal fragen so, was sind denn diese Dinge, ähm, die dich ja, die dich abhalten, so loszulassen und 'ne gute Zeit zu haben. So, ist das nur der Haushalt oder ist das sind das wahrscheinlich auch noch die Kinder, um die du dich kümmern musst, ähm Also erstmal so diese Sachen, die vorher passieren müssen, damit du wirklich dich entspannen kannst- diese erstmal aufschreiben. Das sind ja meistens Sachen, die muss man täglich irgendwie machen oder wöchentlich. Und da kannst du ja dann schon unterteilen. Okay, das nimmst du dir für den Tag vor. Und dann sagst du auch deinen Freunden: „Hey, an diesen Tagen kann ich an dieser Woche nicht, weil ich da das und das zu tun habe dann.“ Dann kannst du das 'n bisschen mehr rechtfertigen. Und dann wirkt das nicht so aus dem Nichts, dass du jetzt einfach sagst, du hast keine Lust, was zu machen mit denen, sondern dann ist das für die wahrscheinlich auch verständlicher.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm, mhm, verstehe, verstehe. Ja, das das glaube ich. Das werde ich tatsächlich, äh, mal versuchen. Und eben auch das, was du vorher schon gesagt hattest, dass ich mit der, äh, Freundin da vielleicht einfach mal 'n offenes Gespräch führe und das einfach mal so 'n bisschen anspreche, ähm, wie es mir da so geht und wie ich mich fühle und warum ich mich so fühle. Und ja, vielleicht kann die mir da auch noch so 'n paar, ähm ähm, Tipps geben. Und ich sage mal, es es ist ja schon ganz hilfreich, wenn man jemanden hat, wo man das Gefühl hat, die Person versteht einen und kann einem so, ne, 'n 'n gutes Gefühl geben, und das macht ja meistens schon sehr, sehr viele Sachen, ähm, sehr viel besser.
Genau. Genau. Und meistens muss man auch sagen, so diese Ängste, die sind meistens wirklich nur im Kopf. Denn Freunde, die wissen, ja, wie das Leben ist, dass es nicht immer so einfach ist. Und im Normalfall unterstützen die dich ja auch. Also, ich glaube, du wirst da auf mehr, ähm, Verständnis treffen, als du jetzt vielleicht vermutest.
Ja. Okay, ja. Also, da hast du mir schon mal sehr weitergeholfen und mir schon mal gut Mut zugesprochen, das hat sehr gut getan. Ich danke dir sehr, ähm, ja, für für deine tollen Ratschläge und einfach fürs Zuhören. Ähm, das hat mir sehr viel Kraft gegeben. Von daher, ich danke dir sehr und, ähm, wünsche dir 'n schönen Tag.
Ja, gerne. Dir auch. Und dann ja, trotzdem viel Spaß bei dem Treffen mit deinen Freunden. Und du kriegst das schon irgendwie hin.
Dankeschön.